Olha, você tem tanta razão acho que eu preciso começar a me organizar mais com relação a isso. Eh, eu pensei, assim, em reservar também 1 dia, eh, da semana, trabalhar um pouco menos remoto esse dia, pra poder fazer umas marmitas, assim, pra deixar meio que preparado, congelado, umas alimenta pra poder ter uma alimentação mais saudável, assim.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sabe o que você pode fazer? Você pode preparar as suas proteínas. E congelar. Porque é por exemplo, um frango desfiado, um frango no molho, uma carne de panela, uma carne moída, é uma coisa que f fica gostoso por muito tempo.
Hã. É verdade. É verdade.
E você pode, por exemplo, comprar uma panela de arroz elétrico daquelas que até tem o espaço para os legumes, você lava os legumes, corta, congela também a abobrinha, eh, enfim, os que você gostar, né eu só dei um exemplo de um que, eh, fica bom congelado e aí você coloca o seu arroz pra cozinhar com os seus legumes em cima no vapor, dessa panela que já tem os as 2 partes. A sua carne você, né, vai descongelando da do freezer pra geladeira e aí você vai colocando n no micro-ondas pra esquentar, o arroz você já faz para os pra para as 2 refeições, almoço e janta
Olha. Conforme eu consumo claro. Olha.
e aí sempre você vai ter comida saudável pronta. De de baixa caloria e nutriente.
Olha, verdade, viu. No nossa, eu amei essa dica dessa panela de arroz, realmente, porque afinal, acaba que a proteína quando você faz a proteína, que é o que mais gasta tempo, né, porque claro porque arroz cozinha rápido, então, se eu deixando as proteínas prontas olha, eu queria te agradecer pela nossa conversa, acho que você abriu minha mente, foram em vários pontos, eh, foi incrível as suas dicas e eu vou levar em consideração e vou tentar botar em prática tudo isso que você me indicou.
Uhum. Sim, sim, sim. Uhum. Uhum. Ah, legal, eu fico muito feliz de saber que as minhas dicas te ajudaram a repensar a sua rotina, pra você poder levar de uma maneira mais tranquila, o por último, eu posso te dizer que seja gentil com você mesma e entenda que o processo tem, sim, altos e baixos. Não é porque você comeu 1 barra de chocolate ontem que você não pode voltar a comer certo hoje. Tudo vai se alinhando, tá bom?